ما تنسيش طبعًا الذكريات دي، أكيد طبعًا. حلوة أوي، حلوة أوي. طيب، بالنسبة بقى ل كده للأغاني بقى كده أو التلفزيون بقى، في صوت معيّن كده بيرجّعك لأيام العيلة دي؟ يعني صوت تلفزيون أو أغاني؟ <giggles> آه، أنتِ واضح إن أنتِ ذكرياتِك كُلّها على العيد.
أبدًا، أبدًا. طبعًا. أهلًا، أهلًا بالعيد. <giggles> أيوه، صح. <laughs> لأ أنا قُلت يعني عارف هو ده اللي جِه في دماغي و وإحنا بنتكلّم فقُلت إيه، يعني آآ يعني أنا وأنا باتكلّم معاك، أنا افتكرت يعني أ أجمل حاجة اللي هي أو يعني مُختصّة بالعيد، فافتكرت كل حاجة، فطبعًا لمّا بنصحى أمّا الصبح دايمًا ماما تشغّل لنا التلفزيون على أغاني صفاء أبو السعود و وأهلًا بالعيد آه. فيعني بالنسبة لنا دي قِمّة الفرحة وإحنا معانا البلالين والبالونة أم رُز برضه اللي بنعمل بيها دوشة <giggles> أيوه بالضبط. <laughs>
طَب حلو جدًا. إمم. أيوه، أيوه. أنتِ فاكرة كمان، آه. <laughs> أساسي بالنسبة لِك طبعًا، آه. أساسي، جميل أوي. طَب هاسألِك سؤال صح على عيلتِك هنا، أنا نسيت أسألِك، أنتِ ما حصلش كده إنِّك حاولتِ بقى كده في فترةٍ ما يعني، تعيدي نَفْس الجَو بتاعِك ده كده اللي أنتِ كنتِ بتعيشيه مع مع عيلتِك دلوقتي؟ آه، آه.
إمم. مع ولادي يعني قصدك؟ والله أنا باحاول، باحاول بأقصى ما عندي، يعني حقيقي باحاول أعمل لهُم نَفْس الجَو، آآ، آآ أحاول أجييب لهُم حتّى لو هم مش عايزين لبْس جديد لازم أجيب لهُم اللبس الجديد، باحاول إن هم لمّا يقولوا لي: "هنلبسه وعادي يا مامي يعني لمّا نلبسه." أقول لهم: "لأ، يعني احترموا فرحة العيد." يعني عشان أنا حاسّة بكده، فنِفْسِي هم يحسّوا بكده زي ما أنا باحكِي معاك دلوقتي وأنا بافتكر ومرجّعني يعني بالزمن كده ومبسوطة إزاي و ومتشوّقة اللي أنا باحكيه، نِفْسي بالضبط. نِفْسي هم لمّا يحكوا، يحكوا فعلًا وهُم حاسّين، مش مُجرّد لمّا حد مثلًا تخيّل لمّا يكبروا، يقولوا لهم أخبار ال كنتم بتقضّوا العيد إزاي؟ عادي يعني، أنا متخيّلة، متخيّلة إن هو ده الرَد، عادي يعني. <laughs> ف ف ف ف فحقيقي كان نِفْسي نِفْسي إن أنا أحسِّسهم بنَفْس الموضوع، يبقى ليهم ذكرى حلوة، فوالله باحاول على قد ما أقدر، أكيد طالمّا هم هم كبروا دلوقتي ف فما تقدرش تجبرهم على حاجة غصب عنّهم، بس باحاول، اللي هو يعني على الأقل طيب يبقى يوم عائلي، على الأقل أفرح بيكم وأنا جايبة لكم لبْس جديد وبتلبسوه، على الأقَل ن نعمل أي حاجة حلوة في العيد ف آه، بالضبط. ف فعلى قد باقدر والله، باحاول إن أنا فعلًا أعمل كده.
أيوه، أيوه. إمم، إمم. صح، صح، أيوه. نِفْسِك يكون ليهم ذكريات برضه. صح، صح. ما حدّش اللي هو يعرف يرُد. أيوه، أيوه. <chuckles> أيوه، أيوه. جميل أوي. أيوه، أيوه. طبعًا، طبعًا. أيوه، نِفْسِك يعني.